Ờ, được chứ. Thì lúc đầu á là khi mà mới bắt đầu cuộc thi mình và nhóm mình cũng không quen ai á. Thì lúc đó là mình, kiểu như, mình và 2 người trong nhóm nữa, thì mỗi người có một ý riêng. Thì nh ý tưởng của mình á là tổ chức những cái buổi vẽ workshop, tại vì mình thấy á là những người trẻ có những người, gọi là, gặp khó khăn trong việc mà, gọi là, biểu lộ cảm xúc của mình á, thì lúc đó mình nghĩ là thường thì s sẽ có những người, gọi là, họ cảm thấy tốt hơn khi biểu lộ cảm xúc của mình qua vẽ tranh. Nên thành ra đó là ý tưởng của mình á.
Ờ. Ừm. Ồ. Ừm. Wow! Là một cách để mà họ biểu lộ cảm xúc. Nên là bạn nghĩ là để đối với những người đó thì cái biện pháp vẽ thì sẽ phù hợp. Vậy thì, ờ, ờ, tại sao hai bạn lại, kiểu, có 2 cái luồng ý kiến khác nhau? Và theo bạn nghĩ nhá, ờ, cái, ơ, những cái đối tượng mà, kiểu, ừm, hướng nội một tí mà muốn biểu đạt cảm xúc qua vẽ thì nó có nhiều không?
Đúng rồi. Ừm. Ờ, cũng nhiều chứ. Thì tại vì mình cũng từng là một trong những người như thế, nên thành ra mình hiểu được về việc đó. <chuckles>
Ờ. Ừm. Thế thì theo bạn thì, ờ, làm sao để tiếp cận được những cái đối tượng đó và để cho họ biết được là, à, có một nơi mà rất là phù hợp với họ?
Thì lúc đó là mình, kiểu như, đây là, gọi là, s những sự kiện cho những người trẻ tuổi từ 17 cho tới 29 tuổi thôi á. Thì bọn mình sẽ đi đến, gọi là, trường học nè, hay là thư viện, kiểu như, gọi là, quảng bá cái đúng rồi, kiểu như, quảng bá cái sự kiện của mình á. Kiểu như, cứ làm cái poster rồi quảng bá sự kiện mình này nọ thì sẽ có nhiều người biết đến mình hơn á.
Ồ! À, nơi có những người trẻ đấy hả? Có những người trẻ. Ừm.